Alam mo, ah, paraan ko yung parang binubulong ko minsan sa sarili ko na 'di ba may mga ganong times na kunwari may nangyaring may inaasahan ka na bagay na mangyari sa inyo. Parang ako hindi ko siya vino-vocalize sa sarili ko tapos talagang nagpapasalamat ako sa sarili ko, binubulong ko sabi ko, "La, Thank you Lord" gumaganon ako talaga. Laging ganun 'pag may mga mali kahit sobrang maliit na bagay lang.
Opo. Ah. Yung parang pinag pi-pray mo siya tapos naging totoo, dun parang binubulong mo lang nga, "Salamat Panginoon," ganyan.
Oo, oo. Hindi ako yung sobrang vocal na ah, "Magpapasalamat ako sa ganito", 'di ba? Kasi may mga ganon na vino-vocalize pa nila. Oo, ako hindi. Talagang pi ano lang tahimik lang ako, pero alam mo yung silently na nagpapasalamat ako kasi nangyari yun. Kunwari yung isang job na inaano ko, na in-applyan ko tapos bigla akong natanggap, alam mo yun parang yung iba 'di ba, talagang sisigaw sila, "Ay thank you Lord!" mapapaganon sila 'di ba, ako hindi. Ano talaga parang tahimik lang ako pero nagpapaano ako nag pi-pray. Ano, diyan lang tumatahimik lang akong bigla, tapos mapipikit ako konti tapos magpapasalamat ako kasi ayan natanggap ko yung ano, yung blessing na yun. Eh, ikaw ba pano ka?
Yung speech, 'di ba ganun yung parang tulad na sa Facebook. Opo. Iba yung pamamaraan mo. Ako naman, lalo na't hindi ko naman inexpect ganon naman talaga ako sa mga bagay bagay hindi ko talaga ine-expect. Yun sa'kin naman nagpi-pray din ako pero yun yung parang maiiyak na lang ako na, "Lord, talaga Lord binigay mo sakin 'to," ganyan. "Parang ang swerte naman ganito na bliness mo ako ng mga ganyan," oo, siyempre ganon lang talaga. Tapos medyo introvert po kasi ako kaya hindi din ako yung parang yung tumatalon ganun sa public, siguro kung close ko yung nasa kaharap ko yung best ko puwede pero pag sa public hindi parang, ah, nasa gilid lang ako tapos ano na 'yan para nao-overwhelm na parang nakaka parang tears of joy ganyan, yun yung nangyayari talaga sa'kin.
Mm. Mm. Mm, mm, mm. <clicks tongue> Ay oo. Oo mga ganyan. Mm. Totoo. Ganyan din ako. Parang alam mo yun ayoko kasi minsan ipaki kasi 'di ba sabi daw may nabasa kasi ako na kapag, ah, parang vino-vocalize mo yung mga bagay-bagay na nangyayari sayo, parang may nag-aano daw may nagni-nega-vibes, na kunyari
Ah, yung parang evil eye, ganon.
Oo yun yun, yun pala yun. Yun yung may parang iba yung ti naiisip nung iba kaya parang minsan maganda sana yung magiging flow nung nangyayari na ba na ano ba na- na ano'ng tawag dun, nasasagabalan na ma may barrier na nangyayari kasi gawa nung mga may nakakaisip. Ha oo, yung parang ganun na yung iba nainggit o kaya parang, "Ay bakit ba ganyan hindi naman bagay" 'di ba, may mga ganyan hindi natin maiiwasan. Kaya ako talagang sa silently lang, inaano ko siya.
Opo. Kasi hindi lahat ng tao magiging masaya sayo. Mas ano Oo. Yung parang pribado ka talaga, same pala tayo, ganon din ako.
Hmm.